あの少し悩んでることと、それに対するアドバイスとかあればいただきたいんですけど、いいですか？
うん。 はい。 あ、はい、もちろんです。どういうことでお悩みですか？うん。
はい。えっと私は普段絵を書いたり、3D モデリングをしたりっていう作業をすることがあって、で、あの、なんでしてるかっていうと、ま、もともと好きで趣味とかでやってたんですけど、最近は、あの、そっちでも、その、収入を増やしたいなってそっちの方で創作活動とかで収入をメインにしていきたいなと思って、いろいろ、あの、個人的にやってるんですけど。
はい。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 ああ、素晴らしいですね。なんかそういうね、趣味でそれをお仕事にっていうのはね、ほんとにいいことだなって思います。うん。はい。うん。
うーん。 あ、ありがとうございます。え、なんか、でも、その、ま、うん、そうですね、基本的には自分の部屋の特に、その、3D モデリングとかだと PC でしかできない作業なので、作業できる場所が、もう、家のパソコンの前って前だけって感じになっていて。
はい。 うん。 はい。 うーん。 あ、そうなんですね。ということは、あれですか？デスクトップっていうことですかね？パソコンが。
うん。 そうですね、デスクトップでやっていて。で、あの、ま、そう、デスクトップだと簡単に、こう、場所を移動したりとか、変えこともできないから、なんか行き詰まる感覚になることが最近多くて。ちょっと、やる気わかないなとか、うーん、少し休みがちになっちゃう。きゅう さん入れすぎちゃうとか。なんか最近創造性が てないなって思うことがあるんですけど
あ、はい。 そうですね。 うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 ああ。 うんうんうん。 はい。 うーん、そうなんですね。確かにあのずっとね、自宅だとね、いろんな誘惑がありますもんね。
うん。 そうですね。うん。
うんうんうん。でもその、デスクトップでしかできない作業なんですか？あのノートパソコンとかではちょっと、代替できないようなお仕事ですか？
うん、実はその、3Dとかができるスペックのノート PC も実は持ってるんですけど。あのそういったモデリングとかをするアプリとかって結構重くて、なので結構ハイスペックなノーパソなんですけど、あの、そのぐらい結構いいスペックなのでめっちゃでかくて重いんですよ。その、あのおしゃれな感じじゃないんですよ。例えばスタバに持っていって、なんかちょっとおしゃれな感じでできる、ああいう薄型のノーパソではなくて、なんかごついんですよ、ロボットみたいに。ロボットではないけど、結構ごつくて外に持っていくのもどうかなっていう感じの大きさで。
うん。 うんうんうん。 はい。 あ、そうなんですか。うん。 はい。 うーん。そうですよね。 うん。 はい。 ああ、ノートパソコンだけど、うんうんうん。 はい。 うんうん。 うんうんうん。 ああ、そうなんですね。うんうんうん。 うんうんうん。あ、そうなんですね。それはなんかちょっとね、あのスタバでかっこよくう薄っぺらいのを使ってる人が多いから、ちょっと気になりますよね。うんうんうん。
そうですね、若干あれを持っていくのは恥ずかしいなっていう感じはしますね。
うんうんうん。え、あの現実的にそれは何キロぐらいのものなんですか？うん、も持ち運びはもうあの全然ほんとにしたことがない感じですか？
なん何キロなんだろう？ や、したことはあって、ただ、あの、そういうのする時は、例えばなんか打ち合わせとか、なんかそういう、うん、お仕事の打ち合わせとかで画面見せながらっていう、そういう時はもう仕事だし、そういう打ち合わせっていう体だから恥ずかしくなくて、なんかそういうミーティングとかには全然持っていけるんですけど、ちょっとカフェとかではでかすぎて恥ずかしいなあっていうものですね。
うん。うんうん。 うん。 うーん、絶対、うん。 はい。 うん。 うんうん。 うーん。 うんうん。 あ、そうなんですね。ああああ、じゃあ、持ち運びは可能だけれども、ちょっと見た目的にどうかなみたいな。そういうことですね。うんうん。うんうん。
そうですね。と重すぎるから、あんまり気軽に外に持っていく気分にもなれないって感じですね。
あ、そうですか。そうするとやっぱり、あの自宅の環境をね、何か切り替えるしかないんですかね。で、うんうんうん。あのちなみに、それは仕事用の部屋をお持ちなんですか？
そうですね。 ええと、いや、違います。特にあの今はええと、ワン1DKのお家に住んでいるので、あの、お部屋が分かれているとかではないんですよ。もう寝る部屋も、ええと、PC の部屋も全部一緒って感じですね。
うん。うん。 うん。 はい。 うんうん。 うんうん。 あ、そうなんですね。そうするとほんとにね、誘惑がたくさんありますね。
うーん、そうですね。
うん。うんうんうん。そう、あとなんか光の環境とかは、あの問題ないんですか？ちゃんと明るい場所でお仕事はされていますか？
あ、そうですね。ちゃんと、あの、部屋は明るいし、あの、窓結構大きい窓が部屋にあって、あの、角部屋を角部屋に今住んでるので、結構外の光もしっかり入ってきてるので、明るさに関しては特に問題はないかなって思ってます。
うん。 うん。うんうん。 うんうん。 うん。 はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。あ、素晴らしいですね。なんか、聞いているといい環境で、ん羨ましいなって思ったんですけれども、あの、そうするとやっぱ、あの、精神的なところですね。
そうですね。やっぱ、自分の気持ちがなんか、毎日多分同じところでやってたり、代わり映えのない場所でやってるので、ん、たまにこう、ズドンとやりやる気が落ちたり、いまいち、特に最近は、創造性みたいなものがちょっと、下降気味かなって感じがしてますね。
うんうんうん。 うん。 うん。 うんうん。はい。 うんうんうんうん。 はい。 うん。 あ、そうなんですね。あの、そのお仕事をされる時間帯とかは、あの、毎日決まった時間にされる感じですか？
うんうん。はい。 お仕事は、いや結構バラバラであの他でやってる、今えっと普通のお仕事があって。なのでま、家に帰って体力的に余裕がある時にやったり、あとはお休みの日ですね。
うん。 うんうん。 はい。はい。 うん。うん。 うーん。 あ、そうなんですね。それはね、あの、大変というか、時間的にもね、都合をつけないといけないから、ね、あのいい環境を整えないとやるぞっていう気にならないですよね。
はい。 そうですね。
うんうんうん。あのちょっとじゃあ、1つ提案というか、こんなこともありますよっていう話なんですが、あの、カフェではなくて、今 <clears throat> あのワーキングプレイスとかあるのはご存知ですか？
はい。 ああ。 あ、はい、わかります。
うん。あ、行かれたこともありますか？
なんかいっかいだけどんなものかなって、あの TSUTAYA の、わわなんだっけ？TSUTAYA のワークスペースですかね。
うん。うん。 ああ、うんうんうん。 はい、ありますね、TSUTAYA ね。うんうん。
はい、ただ結構お値段がするんですよね。1回で。そう、1回で5000円近く取られるので、あこれ頻繁に来れないなと思って。
うん。 <gasps> あ！ ああ、そうなんですね。あ、わかった。あの TSUTAYA のところは多分、そういう中でも高級なところなんですよね。あの、ちょっとしたお菓子が置いてあったりとかする場所ですよね。
そうですね。 そうですね、飲み飲み放題だし、お菓子食べ放題だし、なんか冷凍食品も1人1つまで1日、1日1人1つ食べていいみたいな。
うん。 うんうんうん。 はい。 あ、そうなんですね。それはすごいですね。うんうんうん。
<laughs> 結構至れり尽くせりなんですけど、本もあのいろいろ置いてあって読み放題ですし。
うん。 あ、そうですよね。そしたらね、ま、5000円ぐらいしてしまうのかなってあるんですが、でも、あの、そういうなんかススペシャルなところはやっぱりなんかスペシャルな日にだけ使って、あと本当にそのテーブルと、あ、デスクとチェアがあって、で、あの、仕事をするだけみたいな場所はもっと、あの、例えば3時間1500円とか？で、あるあるので、あの、そういうところも結構あると思うので、検索されてみたこととかはありますか？
はい。 うんうん。 うん。 はい。 いや、なんかおしゃれな方ばっかりに目がいって、あの、そういうちょっとシンプルな作りのところはちゃんと調べたことないですね。
うん。 そうですよね。うん。 うん。 あ、そうなんですね。ま、なんか、でも聞いていたらやっぱり、そういうおしゃれなところだったら、テンションが上がるけど、ちょっとそういう、なんか普通のワークスペースとかは抵抗ある感じですか？
うんうん。 いや、抵抗はないです。ないけど、なんか今まで見てこなかったですね。
うん。 うん。 うんうんうん。あ、そうなんですね。なんか意外とそういう、すごいあの、いいところじゃなくても、清潔でで、皆さん周りでなんかすごい仕事をされてるので、そういう場所って。なんか自分も頑張ろっかなっていう、そういうモチベーションを上げるためには、ちょっと気分転換でいいかなと思ったんですけれども、どうですかね？
はい。 ああ。 そうですね。やっぱりさっき言ったように TSUTAYA とかは、ま、便利でおしゃれでモチベーションは絶対上がるんですけど、も、金額的に多分あの、毎月通いたい放題のコースでもあれ、5万ぐらいするんですよ。
うん。 うん。うん。 うん。 うんうんうん。 うん。 ああ、そんなにするんですか。うんうんうん、そうですね。うん。
うん、もう家賃じゃんみたいな。 で、そう、やっぱり気軽に検討できなかったので、ほんと、何だろう、要素は減ってしまうかもしれないけど、ちゃんと仕事とか作業ができるのならそういうシンプルな、あの、かんひ必要最低限っていうんですかね。そういうあの、ワーキングスペース使うのはありだなって今思いました。
うんうんうん。 うん。 うん。はい。 うんうんうん。 うん。 あ、ほんとですか。そう、今もう、すっごくそういうところが人気で増えていて、いろんなね、なんかそういう施設に充実したところなのか、いや、あの、お金はあまりかからないけど、あの、シンプルな、ほんとにあの、勉強や仕事をするだけみたいな場所だったりとか、いろんなね、タイプのところがあるので、よかったらね、そういう、あの、ご自宅の近くでどういうところがあるか調べられてみてもいいのかなって思いました。
はい。 そうですね。あの、うん、調べたことがなかったので、いっかいそういうところを調べてみて、で、通えそうなところとか、あ、ま、この金額なら、たまに行けるなっていうところがあったら、あ、ノート PC 重いですけど、うーん、でも気分転換になって、それで、あの、作業が進んだり新しいことにチャレンジできるのならやってみようかなって思いましたね。
うん。 うん、うん。 はい。うんうん。 うん。 うん。 うんうん。 そうですね、うんうんうん。 うん。 うんうん。 うん、あ、ね、ぜひぜひ、あの、ちょっと調べてみて下さい。うん、後は何か、その作業の、ちょっとつまんないかなっていう時に自分の、その、モチベーションが上がるような、何か良い作品を見てから始めるとかっていうのも、ちょっとお勧め出来るかなって思いました。
ああ、そうですね、やっぱ、あれですよね、こう、ちょと気持ちをワクワク、テンション上げて「あ、わ私もこうなりたい。こういうものを作りたい」っていう憧れを強く持ってから作業に始めると、確かに、あの、なんななんだろう、スルッとこう、作業に入れるのかなって気はしますね。
うんうん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 はい。 うん。 うん。 はい、ぜひ、あの、ね、取り入れて、頑張ってみて下さい。